Sono degli yes man, come dicono, no?
No ma sono boh, io non ho non l'ho mai capita 'sta roba. Ma poi non si può andare giù in 5 che ti identificano e ti arrestano pure. Cioè oh qua ba fin quando c'è la pizza e il calcio si spennano vivi, va tutto bene.
Gli va sempre bene tutto. Ma no. No, ma lì bisognerebbe sai cosa c'è? Ti dico, lì dovrebbero ti faccio un esempio, la benzina costa cara?
Eh.
Bene, non si fa più benzina per una settimana. Vedrai che abbassano i prezzi, ma nessuno deve più far benzina.
Certo. Eh.